À, chào bạn, thì dạo gần đây mình đang suy nghĩ về một cái vấn đề là, ờm, trước đây cũng như là hiện tại mình đang mắc phải một cái thói quen là dễ trì hoãn những cái việc mà quan trọng.
Vậy hả bạn?
Ùm, và chính vì cái thói quen trì hoãn này mà nó ảnh hưởng rất nhiều cho cái việc học của mình, ờ, và cũng như, ờ, ờ sinh hoạt hàng ngày của mình luôn. Nên thành ra là mình cảm thấy rất là bối rối, và cũng như là hông biết là cách nào mà để chấm dứt cái tình trạng này. Và, à, để mình có thể tập trung vào việc mình đang làm, và cũng như là hoàn thành tốt được những cái, ơ, ờ, cái, ừm, cái sở thích mà mình mong muốn, hay là những cái việc khác bên ngoài nữa á. Nên là mình mong muốn sẽ có những cái lời khuyên hữu ích cho mình về vấn đề này.
À! Ừm. Ờ. Ừm, thì khi mà nghe bạn chia sẻ thì mình cũng thấy được cái mong muốn của bạn nè, và cũng hiểu được là á ha bạn cũng muốn, ờ, giống như là tập trung làm một cái việc gì đó mà, á, ờm, bạn thì dễ trì hoãn. Thì để mà có thể cho bạn những cái lời khuyên á thì mình cũng muốn hỏi thêm một vài câu hỏi để làm rõ, để mà mình có thể cho bạn những cái lời khuyên phù hợp với bạn nha. Ừm, vậy thì không biết á, cái công việc cụ thể mà bạn thường, ờ, trì hoãn, à, là gì? Và cái mức độ quan trọng của nó ra sao vậy?
Ừm. Ừm, thì mình bình thường là mình dễ trì hoãn việc học nhất. Ờ, tại hiện tại mình vẫn chỉ là sinh viên mới vào đại học thôi, và cũng như là, ờ, thì cái việc học cực kỳ quan trọng với mình luôn, tại đây là cái nền tảng của mình á. Và ngoài ra thì, ờ, bình thường là tới gần thi mà cái khoảng thời gian vào thi giữa kỳ hay là cuối kỳ á thì mình sẽ dễ trì hoãn hơn nữa. Tại những cái yếu tố xung quanh nó cũng khá là là nhiều. Ờ, và mình thấy là thực sự là, ừm, có thể là nước tới chân mới nhảy á, nên là mình thấy cái lượng mình tập trung ừm, và mình chưa học tới đâu hết. Nên thành ra là đối với mình thì, ờ, ờ, đây là một việc mà rất là đáng lo ngại luôn á.
À! Ừm. À! Hiểu. Ừm. Ừm, ừm. Vậy thì không biết á nha, cái việc mà bạn trì hoãn cái, ơ, cái việc học của bạn, ờ, vào trong những cái dịp thi như vậy á thì thường nó sẽ dính vào buổi sáng, buổi tối hay là á khi mà bạn, à, giống như là, bạn cảm thấy mệt mỏi và chán nản?
À, thì hầu hết là nó sẽ rơi vào khoảng, ờ, buổi sáng và có thể là buổi tối luôn á. Ờ, hay là những khi mình chán nản thì cũng đúng thật, tại vì khi mà cảm xúc mình không được tốt thì mình không muốn làm gì hết, và mình chỉ muốn nằm rồi bấm điện thoại thôi. Ờ, buổi sáng thì ờ, có những cái ngày mà mình nghỉ á, tại vì lịch học trên đây học thì mình chỉ học, ừm, vài buổi một tuần thôi nên là nó cũng trống. Ờ, nên thành ra là những cái ngày mà được nghỉ đó thì mình lại ngủ tới hình như đâu đó là 9:00, 10:00 sáng mình mới dậy. Ô, và mình cảm thấy là không mình không có làm được, ừm, việc gì nhiều hết và cũng như không có thực sự học được gì nhiều. Còn buổi chiều tối thì lại ảnh hưởng bởi những cái yếu tố bên ngoài khác, ví dụ như là mình đi học về thì mình thấy mệt nè, hay là, ờ, mình muốn coi phim, mình muốn coi ti vi, ờ, mình thấy là bị ảnh hưởng nhiều với mạng xã hội á.
Ừm hưm. À! Ra vậy. Ừm. Ờ, hiểu, hiểu. Vậy là á ha bên cạnh cái việc mà coi ti vi á, thì bạn có hay sử dụng điện thoại hông?
Ừm hứm, <chuckles> đây là một điểm mà mình thấy là mấu chốt luôn á, à, là mình sẽ sử dụng điện thoại khá là nhiều trong một ngày, thì có thể là mình check tin nhắn của bạn bè nè, hay là mình lướt mạng xã hội, ờ, TikTok, Instagram đồ chẳng hạn, thành ra là mình cứ lướt và mình thấy, à, cái gì hay mình lại cứ lướt tiếp, và hông biết là cái chế độ video ngắn như trên TikTok thì nó dễ khiến cho mình cảm thấy là bị cuốn theo á, nên là mình cứ lướt rồi mình quên mất thời gian luôn.
Ờ. Ừm, mình hiểu nha, thì khi mà hỏi bạn một vài câu hỏi thì mình cũng hiểu rõ cái vấn đề của bạn nè. Thật ra á cái cái việc mà hay trì hoãn, ờ, khi mà làm cái điều gì đó thì, ờ, thật ra là nhiều người cũng đang gặp phải cái chuyện đó, cho nên á là bạn cũng đừng có lo lắng quá nha, bởi vì á mình cũng có s mình cũng sẽ có giải pháp để mà giải quyết nó thôi. Ừm, thì khi mà nghe bạn nói như vậy á thì mình cũng, ơ, hiểu hơn về cái câu chuyện của bạn, ờ, thành thật ra á nha, cái việc mà trì hoãn như thế này nè, thì, ờ, cũng không có gì khó khăn đâu, bạn chỉ cần á là chia, ờ, cái cái việc học của bạn ra thành những cái bước nhỏ, giống như á nha, những cái môn nào mà bạn cảm thấy dễ mà á bạn yêu thích thì bạn hãy làm những cái môn đó trước, để cho á khi mà bạn có hứng thú làm rồi á thì, ờ, những cái môn mà khó khó, thì bạn cũng có thể, giống như là á hả, có thể vượt qua được cái những môn khó và bắt tay vào làm nó. Thì bạn thấy á cái việc này á bạn có làm được không?
Ồ. Đồng ý. Hừm, thì mình nghĩ đây cũng là một cái việc mà mình nên cân nhắc, à, về cái thứ tự ưu tiên á. Thì có thể như bạn nói là những cái môn nào mà, ờ, nó khó hay là nó dễ mình có nên một cái, ừm, cái sự sắp xếp mà nó hợp lý, để cho mình có thể dễ quản lý và cũng như là theo dõi hoàn thành nó được, ờ, tốt hơn. Ờ, cũng có thể là những cái môn khó thì mình có s dành nhiều thời gian ra để cho nó hơn thay vì, ờ, ờ, chú tâm vô những cái môn mà mình đã mạnh rồi á, ừm, mình nghĩ vậy.
Ừm. Ừm, đúng rồi, ừm. Bên cạnh đó á nha, thì bạn cũng cần giống như là, ờm, khi mà bạn làm, ờ, bài tập đi chẳng hạn, hoặc là bạn tập trung vào cái việc học, hoặc là á ôn thi trong cái thời gian ôn thi đi thì thì đương nhiên trong cái thời gian ôn thi á, thì nó sẽ rất là căng thẳng rồi. Do đó á nha, bạn cũng nên cho phép bản thân bạn nghỉ ngơi. Ví dụ như á nghỉ ngơi khoảng, a, 10 hay 15 phút, ờ, khi mà bạn làm bài tập trong nhiều giờ như vậy để giống như á nó cũng giúp cho bạn lấy lại năng lượng, và, á, ờm, cho cái đầu óc của bạn cũng thư giãn một xíu để không áp lực. Tại vì khi mà bạn áp lực á thì á bạn dễ rất là dễ trì hoãn cái việc ôn bài tiếp tục nè, và dường như á là đôi khi á bạn cũng sẽ, giống như là, muốn bỏ cái đi cái thói quen này luôn á. Ừm, do đó là bạn cần phải, giống như là, cho cái cơ thể của bạn nghỉ ngơi một xíu trong những cái thời điểm mấu chốt như vậy nha.
Ừm hứm. Ờ. Ừm. Ồ! Ờm, theo như bạn nói thì mình mới để ý là bản thân mình trước đây cũng thường là lâm vào cái trạng thái deep work, tức là mình sẽ, a, ờ, tập trung quá cao độ vào một cái việc gì đó á, thành ra là mình sẽ cảm thấy nản, và mình cảm thấy sao mà mình học hoài học mãi mà mình không hết. Thì đúng như bạn nói, mình nên cân nhắc lại thời gian một chút, và sử dụng các phương pháp mà, ơ, nghỉ giữa khoảng như thế này, thì đây cũng là một cái gợi ý rất là hợp lý luôn. Để mình có thể nghỉ ngơi và cũng như là thư giãn đầu óc, ờ, để cho nó tiếp thu kiến thức, ừm, mà mình nghĩ là nó sẽ hiệu quả hơn. Ờ, nếu mà mình cứ, ơ, ừm, ở trong trạng thái stress và tập trung như vậy thì cũng không hẳn là tốt. Thì mình thấy là điều này bạn nói rất là hợp lý luôn.
Thì đó. Đúng rồi. Ừm, nhưng mà cho mình hỏi xíu á là trong cái chỗ mà bạn ở đi, ờ, thì nó có có điều gì, giống như là, cái tác động bên ngoài á, nó có gây tiếng ồn hay là nó làm cho bạn xao nhãng ở trong cái việc học hông?
Ừm hứm. Ừm. Thì bình thường mình học ở trong phòng, và nó cũng không hẳn là ồn lắm. Chỉ là lâu lâu, ờ, à, có hoạt động gì ở bên ngoài thì nó sẽ hơi ồn tí thôi, nhưng mà cũng không sao hết. À, tại vì hầu hết thời gian ở nhà mình cũng, ơ, trống trải và, ờ, yên tĩnh.
Ờ, hiểu rồi. Ừm, nếu như mà á cái phòng của bạn á nó ổn định và không có bị ồn như vậy á thì quá là tốt rồi. Nhưng mà á, nếu mà nó bị ảnh hưởng tiếng ồn á thì nó sẽ làm cho bạn á dễ cái việc mà bỏ cuộc, cũng như là trì hoãn cái việc ôn tập của bạn lắm. Ừm, nhưng mà rất là tốt là bởi vì cái căn phòng của bạn á thì nó hông có bị ảnh hưởng như vậy. Ờ, thì bên cạnh á cái việc mà á hả bạn hay trì hoãn như vậy á, thì mình nghĩ á nha, bạn nên tìm một cái nguồn động lực, ờ, ừm, từ bạn bè của bạn nè. Ví dụ như bạn có thể tìm m một người bạn nào đó, hay là một nhóm bạn của bạn á, để đến và cùng ôn thi cùng chung với bạn. Để, giống như á, ví dụ như mỗi lần mà bạn cảm thấy là, ờ, mệt quá, bây giờ á hả hông muốn ôn bài nữa và trì hoãn cái việc học đó, thì cũng có bạn của bạn á, giống như là, ơ, thúc đẩy bạn, cũng như á là cho bạn cái động lực để mà bạn tiếp tục mà bạn có thể ôn bài. Thì bạn thấy á, cái này á có ổn với bạn hông?
Ừm hứm. Ừm. Ờ, ờm, mình nghĩ đây sẽ là một đước để mình có thể thay đổi với bản thân mình. Tại vì trước đây mình thường học một mình, ờ, cũng như là, ờ, không thực sự là học nhóm nhiều đâu, tại vì mình quen với việc học, ừm, một mình và, ừm, ờ, chỉ ngồi và tập trung như vậy thôi á. Nên là cái phương pháp mà học nhóm hay là hỏi bí kíp từ bạn bè, ờ, và có thể thoải mái trao đổi, a, hay là hỏi bài nhau, ừm, thì mình chưa thử trước đây. Nên là mình sẽ cố gắng để mà sắp xếp cũng như là đi ra quán cà phê này chẳng hạn, để thay đổi không khí một chút, ừm, để dễ tiếp thu bài hơn. Ờ, mình thấy đây cũng là một ý kiến rất là hay luôn, ờ, và mình sẽ cố gắng để thử.
Ừm. Ừm. Bên cạnh đó á nha, bạn cần phải, á hả, tạo cái động lực cho bản thân của bạn. Ví dụ như á, bạn hãy viết xuống, ơ, những cái miếng giấy mà, ờ, giấy nhỏ đi, thì bạn k sẽ ghi đó là, ờ, ờ, bạn làm được, hoặc là á bạn sẽ ghi những cái câu khích lệ bản thân của bạn, sau đó là bạn dán ở trên cái góc học tập của bạn á để mỗi lần mà bạn cảm thấy là bạn muốn trì hoãn công cái cái việc học của bạn, hoặc là bạn muốn bỏ cuộc ở trong cái thời điểm mà bạn đang ôn thi như vậy á, thì khi mà bạn nhìn lên trên tường, ờ, cái cái cái tường đối diện chỗ ngay bạn học mà, thì bạn sẽ thấy những cái câu câu khích lệ cũng như là động viên chính bản thân của bạn, giống như là "Bạn có thể làm được, bạn có thể làm được", ờ, hoặc là á hả, bạn có thể, hả, hoàn thành cái này mà. Thì những cái lời động viên đó nó sẽ giúp cho bạn á, giống như là, vượt qua được cái sự trì hoãn mà tiếp tục ở trong việc ôn tập và tiến về phía trước á, thì bạn thấy cái này có ổn với bạn hông?
Ừm. Ừm. Ừm, thì mình thấy đây cũng là một điểm khá là sáng giá với mình. Ờ, thì có thể là trước đây mình cũng thử cái phương pháp này, đó là mình để cái câu quote ở trên cái màn hình laptop á, và mình thường sẽ, ờ, nhìn vào đó mỗi khi mà mở laptop lên. À, nhưng mà mình nghĩ là nó cũng không thực sự hiệu quả với mình, tại vì lâu lâu mình mới mở laptop và chỉ có những cái hoạt động hay là bài tập nào mình làm trên, ờ, Docs hay là s phải soạn thảo thì mình mới mở lên thôi, nên là cái thời gian mình cũng không thấy nhiều á. Ờ, còn nếu mà mình dán ở một góc nào đó mà mình dễ thấy hơn và cũng như là có những cái, ơ, truyền tải động lực, hay là những cái gì mà từ đàn anh đàn chị đi trước, thì mình nghĩ là nó sẽ tiếp thêm động lực hơn cho mình, ờ, thay vì mình cứ, ờ, cố gắng đâm đầu mà không có cái gì khích lệ á thì mình cảm thấy thực sự rất là chán luôn, ờ, mà mình cũng rất là đồng ý với cái phương pháp này của bạn nha.
Ừm. Ừm. Ừm. Đó, cho nên á nha, những cái này rất là quan trọng luôn, bởi vì á khi mà bạn thực hiện á những cái, ơ, giống như là, có những cái câu động viên như vậy, và có nhóm bạn như vậy á thì đôi khi á cái sự chán nản á, nó sẽ không có quấy rầy bạn được đâu. Và quan trọng á là bạn cần có một cái tinh thần đó là á hả, phải, ờ, để cho những cái lời nói tích cực á nó ở trong cái tâm trí của bạn. Đừng có để cho những cái lời tiêu cực nó ở trong bạn nha, bởi vì như vậy á, nó sẽ làm cho bạn dễ bị trì hoãn lắm á.
Ừm hứm. Ừm. Ừm, đây cũng là một nghệ điểm mà mình thấy rất là hữu ích luôn, là mình phải luôn giữ, a, à, các suy nghĩ tiêu tích cực á. Thay vì mình cứ lo lắng là, ờ, làm sao đây? Làm sao mà học hết đây? Thì mình nghĩ là mình cứ bắt tay vào làm luôn và mình sẽ cố gắng nhủ là mọi chuyện sẽ ổn thôi. Và, ừm, à, rồi kết quả sẽ xứng đáng với những gì mà mình đã bỏ ra được mà mình hy vọng là sẽ như vậy. Ờ, cảm ơn bạn rất nhiều vì hôm nay đã lắng nghe câu chuyện của mình và đưa ra những lời, ờ, khuyên cũng như là chia sẻ rất là hữu ích luôn. Cảm ơn bạn nhiều nha. Chào bạn.
Đúng rồi. Ừm. Tạm biệt bạn nha!